فَزَي دلوقتي بقى اللي هو آه، يعني فاهم أنت اللي هو آآ أشوف بقى ي خلاص، أنا حسّيت الموضوع بقى أنا عمّال أخطّط بقى لي كتير أوي، بقى لي شهور باخطّط، بقى لي كتير أوي باعمل الموضوع ده ومش باستفاد حاجة أو مش باذاكر بجد أو مش باستفاد أي شيء، خلاص بقى باوقّف اللي هو لأ أنت ما ينفعش كده م اللي أنت بتعمله ده غلط ومش عارف إيه، ابدأ اشتغل، أبدأ بقى آآ خُش في الموضوع بجد ما تقعُدش مش من برّه كده وخلاص، لأ يعني ابدأ خُش في الموضوع ويا سيدي ده مع ده، يعني ابحث وفي نَفس الوقت برضه كمّل فيه يعني فاهم، ده مع ده ما تقعُدش تقعُد تخطّط، تخطّط وأنت ما سايب ده، لأ يعني خلّي ده مع ده. فلمّا تلاقي نفسي اندمجت أوي في الموضوع ده خصوصًا إن أنا باحب الموضوع التخطيط ده أوي. يعني كان عندي هواية فاهم، حتّى بدأت أبحث عن الموضوع إزاي أعالج من النقطة دِيّة يعني فاهم، آآ ال
طَب خلّينا ن نروح لنقطة تانية مثلًا لو أنت شغّال في في team مثلًا آآ بتعملوا project أو حاجة، فأنتم بقى بتبدأوا المفروض بتعملوا آآ يعني زي ما نقول كده flowchart أو أو حسابات بسيطة كدهوّة عشان أشوف المشروع هيمشي إزاي، آآ مين يعني لو لو في مشروع، أنت اللي هتكون مسؤول عن الموضوع دَوّة وخصوصًا إن أنت حد بيحب التخطيط جدًا والّا هتخلّي حد تاني هو اللي يتولّى الموضوع دَوّة علشان أنت ما تُقعَش في مشكلة التخطيط الزيادة اللي أنت بتتكلّم فيها؟
إمم. والله يعني الصراحة أنا مش قا مش عارف يعني وبتاع، مش قادر أجاوبك حاجة بالضبط عشان أنا لسّه لسّه بادرِس يعني ما اتحطّيتش في الموضوع، فما أقدرش أقول أوي، لكن
يا ممكن مشروع التخرُّج مثلًا أو المشاريع اللي أنتم بت بتسلّموها.
آه. يعني أنا ال حاليًا مثلًا شغّال في مشروع التخرُّج، الصراحة مش أنا اللي باخطّط يعني مش عارف. يعني ساعات باحِس إن أنا باهرب من المسؤولية أو اللي أنا لأ يعني مش عايز أوجع دماغي أنا أصلًا فيّا اللي مكفّيني أو أنا أصلًا باخطّط في ميّتين ألف حاجة تانية، فأنا مش عايز أعمل كده خصوصًا إن أنا لمّا لمّا باحب أعمل حاجة، باحب أعملها بشكل مثالي، يمكن ده سبب من أسباب التخطيط الزايد ده.
جميل. حلو أوي. آه. فالمثالية دي بت بتبوّظ الحاجة.
آه. آه. فأنا يمكن أصلًا حتّة المثالية دي هي سبب من أسباب التخطيط الز المُبالغ فيه أوي ده، ف لأ، يعني حسّيت إن أنا بعِدت عن الموضوع أو بابعد عن نفسي عن الموضوع، حتّى ما رشّحتش نَفْسي اللي أنا أمسِك اللي أنا أبقى مثلًا الleader أو اللي أنا أخطّط للموضوع أنا لأ يعني بعِدت عنّه شوية مش عارف بقى يعني يمكن لمّا برضه أتخرَّج الموضوع يختلف، لمّا أبقى ماسِك مشاريع بنَفْسي الموضوع يختلف، الله أعلم.